Э, слушай, я хотела с тобой посоветоваться вот по такой <chuckles> культурологической проблеме, которая у меня возникла. <chuckles> Смотри, э, я, э, довольно долго, порядка 10 лет прожила, а, в южноевропейских странах: это Италия, Испания. Э, и ты знаешь, <chuckles> э, ну, здесь определённый менталитет, да. М, и, э, люди очень, э, открытые. Э, я здесь привыкла м, целоваться со всеми знакомыми и незнакомыми, да, при встрече и при при прощании. Э, здесь э, все продавцы зовут тебя Солнце, э, Золуш Золотко, Принцесса и так далее. Э, я привыкла, вот, знаешь, к этой доброжелательности. Э, я привыкла, что, знаешь, в любое, э, учреждение можно прийти, а, э, п поговорить с чиновником! Поплакаться ему на долю свою тяжкую, и каким-то образом, знаешь, найдется решение, в крайнем случае тебя, э, там направят к Хосе, к Кармен и кто-то в общем поможет, э включится, поможет решить тебе твои вопросы.
Мгм. Мгм. На. На. Интересно.
Э, вот. Э, тут, э, мы переехали, э, в Англию на некоторое время. Э, и несмотря на то, что, м, ну, как бы в Англии я до этого нь жила я училась. Э, э, потом потом я надолго уехала и как-то, видно, подзабыла. Вот, и ты знаешь, у меня на контрасте так сложно, а, привыкнуть, э, к вот местной, наверное, больше культуре общения.
Мгм.
Э, потому что я вдруг понимаю, что, я, э, плохо начала считывать культурные коды. Я не понимаю, где они говорят серьезно, а где знаешь так вот иронично. Где, э, там nice- это действительно "хорошо", а где, знаешь, такой саркастичный вариант "хуже некуда". Э, вот, эм, и ты знаешь, а, ну сразу как только британцы понимают, что ты их не считываешь, э, они начинают к тебе относиться так вот: "Ой, господи, ну что с нее возьмешь!" Э, вот, а я такого не люблю, к такому не привыкла. И как-то мне, знаешь, становится нь не по себе. Я начинаю злиться. Э, вот, э, ну, не говоря уже, знаешь, об очень формальном отношении во всех заведениях. Э, вот ты пришёл, тебе говорят: "Так сделать нельзя!" И как бы о как стенку ты бьёшься. Э, в общем, <chuckles> может, ты мне что-то посоветуешь, как мне вот всё-таки к ним привыкнуть? Всё-таки мне ещё здесь год примерно, а, тусоваться и хотелось как-то облегчить себе жизнь.
На. М-да. М. Мгм. Н-да. Ну, а скажи, а когда ты переезжала в южные страны, у тебя был такой же культурный шок?
М, ты знаешь, нет. М, я в целом довольно открытый человек. Э, я, э, люблю договариваться. Э, я если мне сказали где-то "нет", я пойду в другое окошко. Э, и вообще считаю, что если с человеком можно поговорить, то можно все вопросы решить. А вот в Англии у меня чё-то перестало это получаться.
Мгм. Ну хорошо, а ты ты вот, будучи в, э, Южной Европе, у тебя вот это вот Ты говоришь, что ты когда приехала, у тебя не было этого культурного шока, э, но ты ведь говоришь, что ты, м, что ты, э, там привыкла уже там с со всеми при встрече, э, целоваться, и вот это вот, а ведь у тебя такого не было, когда ты жила на родине, ведь так? И
Мгм. Да. М, да, не было, но меня это как-то не напрягало. <chuckles>
Вот, и мне просто и Да, вот мне и интересно, как ты всё-таки, ну, ты говоришь, что для тебя не совсем был культурный шок, но в то же время для тебя требовалось вот это вот переключение на какие-то новые нормы. Вот, э, как ты тогда подошла к этому? Может быть, эти же, э, ну какие-то, э, практики можно сейчас, э, у применить?
Эм, ты знаешь, э, просто когда, э, м, ну, например, э, ты, э, знакомишься с испанцами, и они тебя вводят в в компанию своих друзей, и все эти друзья такие: "А, боже мой, как мы рады с тобой познакомиться!" Э, и обнимуют и целу целую тебя. У тебя как-то, знаешь, непроизвольно, э, возникает, э, какая-то, э, встречная, такая же доброжелательная реакция, ну, по крайней мере, у меня она возникает, да. Может кого-то это в оторопь приводит, меня не приводило, э, скорее меня в оторопь приводит, э, холодное, вот такое вот, э, как скандинавы любят облить тебя холодным душем. Э, вот эт это не моё, совершенно точно. А здесь я как к себе домой попала.
Мгм. Мгм. То есть всё-таки тебе не нужно было никак себя саму менять для того, чтобы включиться в эту атмосферу?
М, нет, не надо. М.
Мгм, окей, а как ты думаешь, э, может ли быть такое, м мне кажется, ты уже это упоминала в самом начале, но может ли быть такое, что все проблемы, э, вот именно сейчас в в Англии для тебя, э, они все связаны с именно вот с языком, что ты говорила, тебе сложно их считывать, а вот ты ты перед тем, как поехать в Англию, ты как-то, ну, дополнительно тренировала свой язык, чтобы тебе было легче включиться, или не совсем?
Мгм. М, у меня отличный английский, э, в здесь скорее, э, дело не в знании языка, а в знании культурного кода, э, потому что, э, ну, то, как, э, британцы сплетают фразы, их не понимают американцы. Вот мои американские коллеги просто тупят ещё хуже, чем я, потому что до них намёки вообще не доходят. Э, у они привыкли общаться прямо. Э, я ещё немножко как-то этим дрессированная, потому что я тоже люблю периодически погры поиграть в слова, но они прям все мастера этого. Э, вот, э, и потом я от этого тоже устаю. Э, ну, это прикольно, так сказать, попи попикироваться, э, а потом мне хочется нормального отношения без всяких там подколов, э, и второго смысла, да, и второго дна, а у них такое ощущение, что они вообще без этого не умеют разговаривать.
Да, я понимаю, я я встречался с таким. Хорошо, а скажи, вот ты когда приехала в Испанию, ты говоришь, что у тебя были друзья, которые тебя сразу приняли ког в атмосфере Э, в среде которых тебе было сразу же комфортно и, э, и которые создали для тебя вот эту вот атмосферу, в которой тебе было комфортно. И сразу всё пошло в гору, да. А вот скажи, сейчас вот в Англии у тебя нет такой какой-то группы поддержки, каких-то людей, с которыми ты бы могла также общаться?
Мгм. Да. А, слушай, чё-то я вот не подумала в сторону создать себе группу поддержки. Э, ну, у меня есть там подруга, э, в общем-то также, да, в Лондоне, которая живет. Э, она щас, э, ну, чуть более занята, но в целом, э, вполне можно о как-то попробовать, может быть, в её ко круг общения проникнуть. Э, м, ну, и остальное у меня больше, знаешь, э, ну, что-то там по работе, по проектам, с кем пересекаются. Э, плюс тут ещё много таких, э, всяких тусовок, э, там, по интересам, по тому-сему. И как бы народ вот самый разный по получается попадается.
Да. Да, ну, смотри, э, есть же ещё такой фактор, что все вот эти вот северные страны, все люди, которые в них живут, ну, по большей части- они кажутся закрытыми и холодными до тех пор, пока ты их как-то поближе не узнаешь. И вот я просто спрашиваю, вот ты говоришь про каких-то приятелей, которые у тебя там есть, ну, знакомые, я не знаю. Э, они чисто коренные какие-то жители или просто вот, э, так же, как как и ты, приехали откуда-то?
Да. Ну, приехали откуда-то, просто очень давно.
Ага, ну вот я и говорю, что, может быть, тогда, ну, как как ты с ты как и сказала сама, что, возможно, вот этот вот какой-то твой, э, какая-то вот точка, <chuckles> через которую ты ты можешь открыть для себя новые новые знакомства с новыми людьми. И эти отношения будут более глубокие. И, э, когда тебе не надо будет ходить вот эти вот через все эти мины проступаться и как-то подходить к ним, искать какой-то подход, чтобы, э, с ними откровенно нормально говорить. Без всяких вот этих вот вторых, э, о во без второго дна, как ты говоришь.
Ага. М, да, я поняла твою идею. Э, то есть тут уже, ну, скажем так, из-за того, что они друзья моего друга, э, некий, э, как минимум там 1-2 защитный барьеры будут как-то, так сказать, уже убраны, да? Э, и ага, и они, и им проще будет со мной ощущаться, и мне с ними. Слушай, это хорошая идея. Э, я чё-то вот так не подумала, что, э, можно немножечко сократить этот путь. <chuckles> Э, на самом деле, да, вполне. Э, можно попробовать, э, и с Лорой, и с Кевином как-то поговорить. Э, и, собственно, влиться, вот, в их круг. Э, собственно, даже просто, наверное, прямо им объяснив, э, потому что они прекрасно знают эту особенность британского менталитета и, я думаю, очень хорошо поймут меня. <chuckles>
Да, вот это я имею в виду, да. Да, но, к сожалению, это, конечно, не поможет с какими-то, э, формальными штуками, с какими-то департаментами, э, государственными. Но пока что на этот счет, к сожалению, не могу тебе ничего посоветовать, кроме как смириться и найти какой-то подход.
А, ну да, конечно, здесь просто, э, ты знаешь, я вот вечно ищу какие-нибудь, знаешь, пути побыстрее, а, обходные или как-то вот, а, <chuckles> расколоть этот, э, дресс-код, э, чтобы побыстрее в него, э, влиться. М, я уже даже, знаешь, начала, э, смотреть старые британские сериалы, э, чтобы п просто вот напомнить себе эту манеру общения, а, и, так сказать, э, м перенять её немножко, да, а то я реально забыла. <chuckles>
Да, это очень хорошая идея, потому что, ну, как мы уже и в начале говорили, что когда ты в вот этой вот сфере, то ты очень быстро переключаешься. И даже если для тебя сейчас это очень как-то, я не знаю, как как, через через вот, как я уже говорил, <chuckles> чере через мины ходить при разговоре, да? А, ну, возможно, если ты еще больше как-то себя в вот эту атмосферу, эм, бросишь, э, и, во возможно, тебе будет проще, намного проще общаться с этими людьми и как-то переключиться всё-таки. И я очень надеюсь, что у тебя вот этот подход, э, ну, во-первых, с с просмотром старых фильмов, и, а во-вторых, э, подход к, м, поиску новых друзей через уже имеющихся. У тебя получится вот это вот вписаться в эту атмосферу и этот год прожить, возможно, не с радостью, но <chuckles> намного проще, чем сейчас. Да.
Мгм. Мгм. Да, но более комфортно. Слушай, ну хорошо, да, отлично, спасибо тебе за идеи. Я, в принципе, поняла, откуда я могу стартовать, это очень полезно. А, и вообще, да, хорошей идеей было поговорить с тобой.